Ähm. An Silvester nicht, aber tatsächlich essen wir an Neujahr dann, wenn's quasi, äh, vorbei ist, immer zusammen, ähm, meistens 'ne Torte. Ja.
Mhm. Ah, das ist ja lecker. Was für 'ne Torte esst ihr dann an Neujahr?
Ja. Äh, unterschiedlich, also früher war es immer Marzipantorte, weil mein Mann und ich das am leckersten finden.
Mhm. Oh, lecker. Ja, sehr lecker. Mhm.
Aber meine Tochter mag halt kein Marzipan und jetzt sind wir so Schokotorte haben wir mal ausprobiert, ähm, Erdbeer vielleicht mal gucken. Also, seitdem sind wir ein bisschen am Durchexperimentieren, weil äh
Uh. <giggles> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, was dann die nächste Lieblingstorte wird, die allen schmeckt sozusagen, ne? <laughs> Ja, Ja, Marzipan ist halt sehr speziell. Entweder man mag es ja total oder eben gar nicht, ja, das ist schwierig, gell? Oh ja, ja.
Genau. <laughs> Die allen schmeckt, genau, ja. Ja, richtig, das, ähm, hatte mich auch sehr überrascht, ähm, als sie dann
Ja.
„Ich mag das nicht.“ Ich so: „Wie, was was magst du nicht?“ „Das da.“ Ich so: „Was?“ <giggles> Das leckerste am Ganzen magst du nicht, Hilfe. <laughs>
Mhm. <chuckles> Schock. <laughs> Ja. <laughs> Das war bestimmt 'n Schock. <laughs> Ja. Also, da da drücke ich euch für dieses Jahr die Daumen, dass ihr alle, ja, 'ne leckere Torte findet oder ihr ihr tut einfach mehrere Torten auf den Tisch und dann ist für jeden was dabei. <laughs> Dann seid ihr auf der sicheren Seite. <giggles>
<chuckles> <giggles> Ja, das stimmt, genau.
Ja, dann wünsche ich euch dieses Jahr auch wieder, äh, bald 'n schönes Silvester und 'n guten Start ins neue Jahr und danke fürs Gespräch.

Ähm, also bei uns wir haben so 'ne Einfahrt, die relativ groß ist, ähm, wo wir dann auch die Raketen, äh, abschießen. Und dann, ähm, wenn wir mit unseren- wir haben ja nicht so viel- mit unseren 10 Raketen durch sind so ungefähr, ähm, äh, gucken wir halt mal, dass wir, äh, so die Nachbarn, die wir sehen, äh, die in, äh, also n wirklich nah wohnen, so, ähm, auch, äh, „Frohes Neues“ wünschen. Es gibt auch Nachbarn, die wirklich die komplette Straße da entlang also die Wohnstraße einmal langlaufen. Ähm, finde ich auch immer sehr nett, wenn sie dann vorbeikommen, weil, äh, wir sind halt eingeschränkt. Wir gehen halt nur in Reichweite unseres Babyfons. <laughs>
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, aha. Ja, klar. Ja. <laughs> Dann ist es ganz gut, wenn die anderen vor äh, spor vorbeispazieren und grüßen, ne? <giggles> Das ist gut, ja. <giggles> Das können sie beibehalten, also. <giggles> Ja, schön. Und wie ist es so mit Familie? Also, tut ihr dann, wenn jetzt also 0:00 Uhr war grüßt ihr dann per Handy oder ruft ihr irgendjemanden an oder sch äh, verschickt ihr dann Neujahrsgrüße oder so?
Genau. Genau. Ja. Genau. <giggles> Ja. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, wenn wir dann, äh, aufgeräumt haben und reingehen, ähm
Mhm.
äh, und dann wieder im Warmen sind- ist ja doch meistens kalt an Silvester- ähm, dann, äh, ist meistens schon so, dass wir da äh, äh, Telefon rot blinkt, äh, verpasste Anrufe und keine Ahnung was. <giggles> Wo ich mir auch denke: „Ja okay, um Punkt 0:00 muss man doch jetzt auch nicht anrufen," aber okay. <laughs> Dann rufen wir halt, äh, zurück und, ähm, schreiben in, äh, WhatsApp-Gruppen, äh, dann auch rein, äh: „Frohes neues Jahr" und so was. Ähm, ja, genau.
Mhm. Mhm. <laughs> <laughs> Mhm. <giggles> Mhm. Ja, schön. Und macht ihr auch so was, dass ihr sagt: „Oh, jetzt jetzt steht das neue Jahr an, jetzt, äh, würde ich mir was überlegen, was ich vielleicht nächstes Jahr besser mache?" Oder manche sagen dann ja: „Ich mach nächstes Jahr mehr Sport" oder: „Ich verzichte auf dies und jenes" oder so. Gibt's da bei euch auch was?